อืม จริง ๆ แล้วเนี่ย พืชที่อยู่ในอาคารเนี่ย ก็ไม่ต้องการ การรดน้ำต้นไม้ที่เยอะมากนะคะ แต่ถ้าคุณไปหลายวันนะคะ ไม่อยู่ตรงห้องแบบหลายวันเนี่ย ก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยู่ห้องอยู่แล้ว ก็ฝากเขาดูแลได้นะคะ แต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ย คือต้องทิ้งน้องไว้คนเดียว แบบนี้นะคะ ก็สามารถที่จะหาขวดน้ำนะคะที่ว่าง ๆ แบบว่าไม่มีน้ำแล้ว เช่น อาจจะเป็น อ่า ขวดลิตร อ่า น้ำดื่มที่เราเคยดื่มทิ้งไว้แล้วอะเนาะ อ่า เป็นขวดว่างแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็ไป ส ใส่น้ำนะคะให้เต็มขวดเลย น้ำ น้ำประปาเนี่ยเนาะ ก็กรอกไปนะคะ แล้วก็ อ่า ปิดฝาให้แน่นนะคะ แล้วก็เจาะรูเป็นเข็มเล็ก ๆ นะคะ ให้มีน้ำหยดลงมาได้นะคะ แล้วเราก็คว่ำขวดไว้ที่กระถางน้องได้นะคะ น้ำเนี่ยก็จะค่อย ๆ หยดลงที่ดินนะคะ เป็นน้ำที่สามารถ เอ่อ ดูแลน้องให้สดชื่นได้ในระยะเวลานานที่คุณไม่อยู่ก็ได้นะคะ แบบนี้ อืม
อือฮึ อา ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือ อือฮึ อืม ก็เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับ เหมาะสำหรับคนที่แบบบางทีอาจจะต้องออกต่างจังหวัดหลายวันเนาะ หรือว่าทำงานนอกสถานที่เนี่ย ก็ยังพอมีวิธีนี้ที่จะช่วยแบบว่า เอ่อ แบบรดน้ำต้นไม้แทนเราได้ อย่างเงี้ย ก็เป็นวิธีที่แบบประยุกต์ใช้ง่าย ๆ ได้ดีมาก ๆ เลยครับ แล้วถ้าเกิด ว่า อย่างงี้เนี่ยนะครับ เราอยากจะเข้าใกล้ธรรมชาติในส่วนของวิธีอื่นไรอะ อีกล่ะครับ หรือว่าบางทีที่ อ่า เราก็อาจจะมีต้นไม้อยู่แล้ว แต่ว่ามันก็ยังน้อยอยู่ อย่างเงี้ย แล้วเราจะ มี วิธีอื่นไหมครับที่เรา ทำให้เราแบบเหมือนได้สัมผัสธรรมชาติ อะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะออกไปข้างนอกบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่เลย ค่ะ อือฮึ ค่ะ